Oo tama no
Oo ganun na lang kasi, alam mo ba, ako din, natatawa ako sa sarili ko napaka-tagal na akong meron ganito. Pero parang 2 taon na ang nakakalipas, ang nag-tsitsismisan kami nung kaibigan ko tapos sabi niya, "Hoy Ana, pakahaba-haba mo naman yung mga sinasabi mo ganyan-ganyan, Ana. Ba't di ka mag voice message?" Ayun. Ah sabi ko ay, napamura pa talaga ako na, "Oo nga no?" Ayun naman ako hindi na ako tumigil nag-voice message. <laughs>
ba't di ko yun tinuro? Oo. <laughs> Ako ginagawa ko yan. Lalo na <laughs> <laughs> Ganyan din ako, sa nga sa sa akin sa'kin mismo kasi nakaka lalo na pag ano, nag-da-drive ka ng sasakyan ano, um, di ka masyadong makakapag-chat di ba? So gi bino-voice message ko talaga so, why not, kulang.
Mm. Oo. Napaka-convenient niya.
Tama ka din naman ngayon ko lang din naisip na i-apply ko siya sa magulang ko.
Oo i-try mo ganyan baka sa, <chuckles> baka saka na-low-batt na sila, nawalan na sila ng internet hindi pa nila na-submit yung mensahe ako, yun yung naisip ko dahil, yun yung tinuro din sakin nung kaibigan ko. Ako naman tong hindi na tumigil nag vo-voice message. <laughs> At tapos, sa akin, ah, yun nga, yu tulad nung nabanggit ko kapag ako'y tumutok sa aking telepono na.
Eh, ang bagal eh bagal nilang mag-chat di ba? <laughs> Oo. <chuckles> <laughs>